ครับ อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่า เอ๊ะ คุณคิดว่าการนอนน่ะครับ ของคุณเนี่ยมันมีแบบ การส่งผลยังไงเกี่ยวกับความเครียดบ้างอะครับ?
โอ้ จริง ๆ นะ มันมีผลมาก ๆ เลยล่ะค่ะ แต่ อ่า เอาอันที่จริงนะ สมัย สมัยที่เป็นวัย รุ่น หรือสมัยที่ร่างกายเรายังแข็งแรงดูดีกว่าเนี้ยค่ะ เราก็ไม่ได้ รู้สึกอะไรนะว่า การนอนเนี่ยมันมีผลกระทบมาก ๆ เท่าในปัจจุบันเนี้ยอะค่ะ
อ๋อ ครับ อ๋อ ครับ
ค่ะ อืม อย่าง สมัย
อือฮึ อาจจะเป็น เออ แบบด้วยช่วงวัยใช่ไหม?
ค่ะ ใช่ อย่างสมัยช่วงวัยรุ่นอะเนาะ เราอะไปเที่ยว ไปปาร์ตีหนัก ๆ กับเพื่อน ไปดื่ม ไปแบบ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ พอตอนเช้ามาเราก็ยังสามารถที่จะไปทำงาน ไปแบบ ไปมีแบบภาระความรับผิดชอบอะไรของเรา โดยที่เราก็แบบก็ยังไหวนะ ก็ยังได้อยู่นะ เออ ต่อให้อดนอนทั้งคืนน่ะ เหมือนแบบพอเราได้พักสัก 3 ชั่วโมงอย่างน้อย อย่างเงี้ย เออ เราก็เหมือนแบบไปได้แล้ว ไม่ได้มีแบบผลกระทบอะไรอะเนาะคะ แต่ว่าเดี๋ยวเนี้ย พอเราอะเริ่มอายุเยอะมากขึ้นนะ แล้วก็เหมือนแบบทำงาน อา เขาเรียกว่า ความรับผิดชอบมากขึ้นดีกว่าค่ะ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องครอบครัว เรื่องงาน อะไรแบบเนี้ย ถ้าเราได้นอนน้อยเมื่อไรนะ ช่วงนั้นนะ โอ้โฮ มันส่งผลกระทบทันทีเลยล่ะค่ะ
ครับ อือฮึ ครับ อ๋อ อา อ๋อ อย่างงี้คือแบบมีปัจจัยยังไงบ้างอะครับ คือแบบพอเรานอนไม่พอแล้ว อย่างเงี้ย ตื่นเช้ามาเลยเนี่ย มัน มันเครียดยังไงบ้างครับ?
ก็ยกตัว อย่างแล้วกันนะคะ อย่างแบบว่าเรานะ เคยมีเหมือนแบบว่าการแบบ อ่า ประชุมแล้วกันค่ะ แล้วมันเป็นเหมือนแบบว่า เอ่อ เราค่อนข้างมีหัวข้อที่สำคัญที่เราจะต้องเหมือนแบบนำเสนอแล้วกันน่ะค่ะ เอ่อ เป็นหัวข้อ เหมือนเป็นหัวข้อหลักใน ในงานประชุมวันนั้นเลยอะ เราก็เลยรู้สึกว่า เออ เราก็เตรียมงานหนักมากเนาะ เพราะว่าเราก็ต้องเตรียมเผื่อว่า เออ ใครจะมาถามเรานะ แล้วแบบเราต้องพูดให้เขาเข้าใจด้วยอะ แล้วเรา บวกการต้องเตรียมเหมือนแบบว่า เตรียมสไลด์ เตรียมเอกสาร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็มีความกังวลน่ะ พอกังวลว่า เออ เราเตรียมไปหมดแล้วนะ เราก็จะมากังวลช่วงก่อนนอนของเราเงี้ยว่าแบบ <tsk> อันนี้เราได้ทำไปหรือยังนะ? อันนี้เราได้ทำ เราลืมอะไรหรือเปล่านะ? แล้วพรุ่งเนี้ยผลเขาจะออกมาดีหรือเปล่านะ? แล้วแบบคนที่เข้าฟังประชุม ในหัวข้อของเราอะ เขาจะเข้าใจไหมนะ? คือมันกังวลอะค่ะ พอกังวลปุ๊บ เออ พอกังวลเสร็จ มันเหมือนกับมันนอนได้ไม่เต็มอิ่ม มันนอนได้ไม่หลับสนิท แล้วก็ใช้เวลาก่อนนอนในการนอนเนี่ยนาน ใช่ไหมคะ ด้วยความที่เราเหมือนแบบกังวล แล้วก็กระวนกระวายใจ แบบเนี้ยค่ะ
อือฮึ ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อ๋อ เข้าใจเลยครับ เหมือนกำลังจะนอนแหละ แต่ก็ เอ๊ะ อยู่ ๆ อันนี้ก็มา อ้าว ทำไมอันนี้เพิ่งคิดออกอีกแล้ว มันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ากังวลจนอาจจะ มีบาง เครียด ๆ ไหม? เลยทำให้แบบ เอ่อ เรานอนไม่หลับ นอน <chuckles>
ใช่ ใช่ แล้ว แล้วพอวันถัดมาอะ มันก็ วัน วันที่เราต้องเหมือนแบบว่านำเสนอ เงี้ย เออ แทนที่เราจะตื่นไปด้วยแบบว่าความพร้อม หรืออะไรแบบเนี้ย เรานอนไม่พอแล้ว ใช่ไหมคะ มันก็เหมือนตื้อ ๆ หัวสมองมันตื้อ ๆ อะ แทนที่เราจะเหมือนแบบว่า เออ แบบเหมือนมีอารมณ์ร่วม เหมือนแบบว่ามีความสื่อสารทางแบบภาษากาย ภาษาตา ไรเงี้ย เออ มันมีอยู่แล้วล่ะค่ะ แต่มันดูไม่เต็มที่อะ เออ มันดูเหมือนแบบว่าเราแค่ เอ่อ เหมือนเป็นงานที่ต้องทำ อย่างเงี้ย เออ มันไม่ได้แบบต่อเนื่อง หรือว่าเป็นไปได้อย่าง ที่เราต้องการเลยอะ เพราะว่าอย่างเมื่อคืนเรานอนน้อย แล้วเราก็เหมือนแบบมีแต่ความกังวล มันเลยทำให้เครียด พอเครียดมันก็มาส่งผลต่อวันที่เรานำเสนอผลงาน แบบเนี้ยค่ะ
อืม ครับ อา ครับ อือฮึ อืม เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย คือเคยมีแบบว่า เขาเรียกว่ายังไง เหมือนประสบการณ์ว่า เนี่ย ในลักษณะอย่างเงี้ยครับ เครียด กังวล ทำให้นอนไม่หลับ แล้วพอตื่นเช้ามาไม่สดชื่น ทีนี้กลายเป็นว่า งานที่เราจะต้องไปทำในวันนั้นน่ะ คือทำได้ออกมาไม่ดีพออะครับ
ใช่ ก็อย่างที่บอกไปเลยอะค่ะว่า เอ่อ การนำเสนอผลงานวันนั้นน่ะ โอเค ทุกคนก็เข้าใจแหละว่าเราต้องการจะสื่ออะไร ใช่ไหมคะ แต่เราอะมาประเมินตัวเราเอง เรากลับไม่พอใจ ไง เราก็จะรู้สึกว่า อุ๊ย จริง ๆ ฉันน่าจะทำได้ดีกว่านั้นนะ เพราะว่าฉันเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วอะ แต่มันดันมาเหมือนแบบว่า ตกม้าตายตอนที่เราเหมือนแบบว่าพักผ่อนไม่พอ ทำให้เหมือนแบบว่า เออ อารมณ์ร่วมเรามันหายไป แล้วมันมีแต่ความเครียดเข้ามาแทน แบบเนี้ยค่ะ เราก็เลยเหมือนแบบว่า เออ เริ่มรู้ตัวแล้วว่าการนอนไม่พอนะมันส่งผลต่อความเครียดมาก ๆ เลยอะ รวมไปถึงแบบสุขภาพร่างกายของตัวเราเอง ที่เหมือนแบบว่า เออ มันก็เครียดไม่รู้ตัวไปด้วย แบบเนี้ยอะค่ะ
อืม ครับ อืม อ๋อ ครับ เห็น เห็นภาพเลยอะครับ เดะ อันเนี้ย คือแบบว่ามันก็ เผลอ ๆ อาจ จะเป็น loop ไปได้ อีกเนาะ เพราะเรารู้สึกว่า อ่า วันเนี้ยเราทำไม่ดี ก็มาเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องเครียดอีกของวันนี้ แล้วก็ ไปส่งผลกระทบต่อการนอน ของวัน นี้อีก อืม มันจะวนไปเรื่อย ๆ
ใช่ แล้วพอเนี่ย ตอนแรกอะไม่รู้ตัวเลยนะเอาจริง ๆ แบบไม่รู้ตัวเลยว่า เฮ้ย ก็ อ แค่การนอนมันจะแบบส่งผลอะไร คือ ก็อย่างที่บอกอะมันเป็นเหมือนแบบความเครียดที่ไม่รู้ตัวแล้วมันก็สะสม ใช่ไหม พอสะสม ๆ อะ พอเรายิ่งเครียด ยิ่งนอนไม่หลับ เครียดแล้วก็นอนไม่หลับ วน Loop ร่างกายเริ่มแย่ค่ะ พอร่างกายเริ่มแย่เนาะ เหมือนแบบระบบเผาผลาญเราก็พังไปด้วยอะค่ะ เหมือนแบบว่า เออ ทานอะไรนิดหน่อยอะก็จะเหมือนแบบน้ำหนัก ขึ้นเร็วมาก แล้วหน้าตามันก็หม่นหมอง แบบเหมือนแบบ เหมือนคนไม่สดชื่นอะ เออ แล้วมันก็เลยเหมือนแบบว่าทำให้เราอะมีผลกระทบต่อ ส ทั้งสุขภาพกาย แล้วก็สุขภาพใจด้วยอะค่ะ
ครับ อ๋อ อือฮึ ครับ อืม โอ้ ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดพอสมควรเลยเนาะ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย คือเรารู้สึกด้วยตัวเองไหมอะครับ? หรือว่ามีคนอื่นทักเราว่า "เฮ้ย วันนี้คุณดูไม่สดชื่นเลยนะ" อะไรอย่างเงี้ยครับ
ใช่ ๆ เมื่อก่อนก็เหมือนแบบเพื่อนร่วมงาน ก็จะทักว่าแบบว่า "โอ้! ไปทำอะไรมา อดนอนมาเหรอ?" ไรอย่างเงี้ย เราก็บอก "เปล่า ๆ เราก็นอนนะ ไม่ ไม่ได้ทำอะไรเลย ทำเหมือนที่ทุกวันทำเลย" แต่เราไม่รู้ตัวไงคะว่า เออ ร่างกายอะมันได้สะสมไปทีละเล็กทีละน้อย ทีละเล็กทีละน้อย จนมันเกิดเหมือนแบบ เออ มันเป็นความเครียดที่สะสมอยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยเหมือนแบบว่า เฮ้ย จะทำยังไงอะ? ที่ทำให้แบบ การนอนเรามีประสิทธิภาพ แล้วทำให้ร่างกายอะเกิดภาวะสมดุล แบบเนี้ย เราก็เลยต้องเหมือนแบบไปหาวิธีต่าง ๆ อะไรพวกนี้ล่ะค่ะ
อือฮึ อ๋อ โอเค พอมีปัญหาเกิดขึ้นกับเราแล้วเนาะ โอเค เรารู้ตัวแล้วแหละว่า "เฮ้ย ปัญหามันเกิดจากอะไร อา ฉันอาจจะยังพักผ่อนไม่เพียงพอ" เนี่ย อา คุณก็มีวิธีในเรื่องของ เออ การไปหาแนวทางในการแก้ไขตัวเนี้ย ว่ามันเป็นวิธีอะไรบ้างอะครับ? อันนี้อยากรู้แล้วอะครับผม ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ
ก็ ใช่ เราก็แบบไปที่ต้นตอเลยค่ะ ไปที่ความตรงจุดเลย เราไปหาหมอเลย ทำการ Sleep Test เลยค่ะ เพราะว่า อย่างที่บอกเนาะว่าเราก็รู้สึกว่า เรานอนแล้วนะ แล้วทำไมเรายังรู้สึกเหมือนแบบอ่อนเพลียในทุกวัน แล้วก็นอนไม่พอ โอ้โฮ พอเราไปทำ Sleep Test ใช่ไหม เราก็รู้สึกว่า เออ จริง ๆ ด้วยอะมันมีภาวะที่เราเหมือนแบบหยุดหายใจไปเยอะ แล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นภาวะที่นอนหลับไม่สนิทเนี่ย อยู่ค่อนข้างเยอะในแต่ละคืน แต่มันเป็นภาวะที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งมันส่งผลทำให้ร่างกายอะเกิดความอ่อนเพลีย แล้วก็เครียดแบบสะสมโดยที่ไม่รู้ตัว แบบเนี้ย เราก็เลยถามหมอค่ะว่า "เออ จะทำยังไงได้บ้าง?" อะไรอย่างเงี้ย คุณหมอก็ให้แนะ ให้วิธีมาหลายวิธีมากเลย อย่างเช่น เอ่อ อย่างที่บอกพอเรานอนไม่พอ อ่า ระบบเผาผลาญเราก็ไม่ดี ใช่ไหมอะคะ คุณหมอก็อาจจะแนะนำเป็นวิธีที่ลัด ๆ นิดหนึ่งแหละว่า "โอเค คุณลองทาน probiotics ตัวนี้ดูนะ เพื่อเร่งการเผาผลาญเนาะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะ คุณก็ต้องออกกำลังกายร่วมด้วยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่า เออ คุณจะทานยาช่วยอย่างเดียว คุณต้องช่วยเหลือตัวคุณเองด้วยนะ รู้หรือเปล่า ให้ เพื่อที่ให้เหมือนแบบว่า โอเค หัวใจคุณแข็งแรง ปอดคุณแข็งแรง แล้วระบบการหายใจ ระบบการเผาผลาญคุณจะได้กลับมาดีดังเดิม" แบบเนี้ยอะค่ะ
อะฮะ อืม ครับ อืม ครับ ครับ อืม อ๋อ โอเคเลย อ่า พอเราเริ่มเห็น อา ปัญหาแล้ว ก็มีไปปรึกษาคุณหมอเนาะ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย คือสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ย อันดับแรกเลยก็คือ คุณหมอเขา อ่า ให้เป็นทางลัดแล้วกัน อ่า ช่วยด้วยการ อ่า เป็นการทานยาเนี่ยครับ อันเนี้ย คือหลังจากที่คุณมาทานยาร่วมกับการออกกำลังกายแล้วเนี่ย อา ผลมันเป็นยังไงบ้างเหรอครับ?
โอ้โฮ แรก ๆ มันเหนื่อยมากเลยนะ เพราะว่าเรา เรามีความคิดแบบ อย่างงี้เนาะ มันเป็นความ คิดคนละแบบกับคุณหมออะ คุณหมอเขาจะให้เราออกกำลังกาย แล้วก็ให้ทานยาเหมือนแบบคล้าย ๆ เป็นจุลินทรีย์ดี ๆ เพื่อให้เหมือนเราได้ขับถ่ายทุกวัน ๆ ไรงี้ ใช่ไหมคะ เพื่อให้ร่างกายมันไม่เกิดความเครียด อย่างเงี้ย เออ แต่เรากลับแบบคิดผิดกับคุณหมออะ เรากลับบอกว่า "เออ แล้วถ้าเราไปออกกำลังกายโดยแบบวิธีที่เราไม่ชอบ แบบเนี้ย ร่างกายเรามันจะไม่ยิ่งเครียดเหรอ?" <chuckles> คุณเข้าใจไหม เพราะเราไม่ชอบการออกกำลังกายไง เออ แต่ แต่เราก็ลองดูอะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนจบ หมอมา ใช่ไหม เรา เออ เราก็เลยอะโอเค งั้นเราลองก็ได้ ลองที่บ้าน ลองเบา ๆ ลองจากอะไรที่เราทำได้ อาจจะแบบเต้นตามยูทูบสัก 15 นาที ในเบื้องแรกอะนะคะ หรือว่าขยับท่าง่าย ๆ สัก 15 นาที ในท่ายืนไม่มีกระโดด อะไรแบบเนี้ย เออ เราลอง พอลองผ่านไปได้แบบ โอ้โฮ อาทิตย์แรกเหมือนจะตายอะ เอาอย่างงี้เลยนะ เออ อาทิตย์แรกเหมือนแบบจะเป็นลมอะ แค่ 15 นาทีอะ แต่ว่าเวลาที่เราไถ ไถมือถือ เรา 15 นาทีเนี่ยมันเร็วมากเลยเนาะ แต่พอแบบ พอมาออกกำลังกาย ทำไมมันนานขนาดนี้ เออ เราก็รู้สึกแบบ อาทิตย์แรกเราจะไม่ไหวอะ เราจะยอมแพ้อยู่แล้ว แต่เราก็แบบ เออ คิดว่าไม่เอาอะ เหมือนแบบเราไปเสียเงินหาหมอมาแล้วอะ เราก็ต้องลองดูสักตั้ง อะไรอย่างเงี้ย โอ้ พออาทิตย์ ใช่ พออาทิตย์ที่ 2 เริ่มปรับตัวได้ เริ่ม สิบห้า นาทีได้ตลอดรอดฝั่ง อา ขยับมา 20 นาทีซิ เราจะทำได้ไหม อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็ขยับ เราก็เหมือนท้าทายตัวเองไปเรื่อย ๆ แบบเนี้ยค่ะ เออ กับแบบ เพิ่งจะสังเกตได้จริง ๆ ว่า เออ จริงด้วยเนาะ ในทุกวันน่ะที่ออกกำลังกายอะ เออ ถ้าวันไหนออกนะ วันนั้นเราจะหลับสนิทจริง ๆ ด้วย ไม่ต้องมานั่งคิดไว้ก่อนนอนว่านู่นนี่นั่น เออ มันเป็นอย่างงั้นจริง ๆ ด้วย แต่ถ้าวันไหนนะที่เราไม่ออกกำลังกายเนาะ เราเล่นมือถือก่อนนอน เราจะเหมือนแบบ เรามีแรงเหลืออะ เราจะเล่นมือถือก่อนนอน เออ คืนนั้นเราก็จะนอนดึกจริงด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็เลยรู้สึกว่า อ้าว อย่างงี้ก็ได้ผลสิ เราก็เลยเริ่มค่ะ ลดการเล่นมือถือลง แต่มันก็มีวันพักด้วยนะ ไม่ใช่ออกทุกวัน อย่างเงี้ยค่ะ อืม! เราก็ออกกำลังกาย แล้วเราก็เหมือนแบบ เออ กินวิตามินร่วมด้วย อะไรแบบเนี้ย พอเสร็จปุ๊บ อุ๊ย กลับไปหาหมออีกที ยังไม่ต้องไปหาหมอหรอกค่ะ เพราะว่าหมอเขาจะนัด เอ่อ เหมือนแบบว่า ติดตามผลทุก 6 เดือน ใช่ไหม คือ แค่เดือนหนึ่งผ่านไปที่เราเหมือนปรับพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ อะ โอ้ เพื่อนก็ทักเลยนะบอกว่า "อ้าว ดูสดใสขึ้นนะ ไปทำอะไรมา" ไรเงี้ย เราก็เลยรู้ อุ๊ย จริงด้วยเนาะ การนอนเนี่ยมันมีผลสำคัญจริง ๆ ด้วยอะ มันทำให้หน้าเราแบบสดใส แล้วก็เหมือนแบบว่าไม่ได้มีความเครียดอะไรเลยอะ เออ
ครับ อ๋อ <laughs> เออ อา กลายเป็นคุณหมอไปแล้ว <chuckles> ครับ <chuckles> อือฮึ อะฮะ ครับ อืม อะฮะ ครับ อืม ครับ อืม อ๋อ อะฮะ ครับ ครับผม อืม โอเคเลยครับ โอ้ จากที่ฟังนี่ก็ โอ้ ถือว่าเป็นการต่อสู้กับ อ่า ตัวเองพอสมควรเลยเนาะ <chuckles> เออ เรียกได้ว่า มันหนักหน่วงหน่อยแล้วกัน ใน ในช่วงแรกเนี่ย แต่พอร่างกายคุณเริ่มปรับตัวอะเนาะ กับการ ออกกำลังกายได้เนี่ย เออ มันก็ทำให้คุณเห็นแล้วว่า เฮ้ย ฉันก็ทำได้นะ แถมมีการปรับเพิ่มเวลาอีกต่างหาก อา ทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เหมือน อา คุณน่ะนอนได้ดีขึ้นแล้วกัน แล้วก็เหมือนกัน เลย ก็คือมีการฟีดแบ็กเรื่องของผลเนี่ย มาจากคนอื่นแหละเนาะว่า เฮ้ย แต่ก่อนเคยเห็นว่าแบบ เฮ้ย ไม่สดใส ไม่สดชื่นเลยนะ อดนอนไหม ตอนนี้ก็กลายเป็นว่า เออ ดูสดใสขึ้นนะ อา มันก็ทำให้เหมือนแบบ อ่า เป็นการสะท้อนที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วกันเนาะ ในส่วนของ อ่า พฤติกรรมที่คุณเปลี่ยนมา อย่างเงี้ยครับ เอ๊ะ แล้วอย่างเงี้ย คือที่คุณบอกนะว่า เออ หมอเขาจะต้องนัด 6 เดือนน่ะ ทีเนี้ยคุณสามารถแบบว่า เรียกได้ว่า ร่างกายดีขึ้นแล้วกัน ตั้งแต่เดือนแรก ๆ เลย อย่างเงี้ย ทีเนี้ย เอ่อ หลังจากนั้นน่ะ เอ่อ คุณไปตามหมอนัดไหมอะครับ? แล้วคือถ้าไปอย่างเงี้ย หมอเขามีแบบฟีดแบ็กยังไงมาบ้างอะครับ?
<chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ ก็ไปนะคะ เพราะว่าเราก็อยากจะไปรู้ เรียนรู้เพิ่มเติม เพราะว่าจากที่ตอนแรกเราคิดตรงข้ามกับหมอไงว่า อุ๊ย ถ้า บ อ ถ้าออกกำลังกายร่างกายมันไม่เครียดขึ้น โอ้ แต่พอทำตามมันได้ผลจริงด้วยอะ เราก็เลยอยากจะกลับไปเพื่อแบบว่า เออ แล้ววันที่เราไม่ได้ออกกำลังกายอะ เราจะทำอะไรได้บ้าง? เพราะว่าเราก็อยากจะนอนหลับให้ได้เหมือนทุกวันที่เราออกกำลังกาย ถูกไหมคะ แล้วทีเนี้ยคุณหมอเขาก็เลยบอกว่า "ดีแล้วที่ไม่ได้ออกทุกวันเนาะ เพราะว่า ม เอ่อ ร่างกายอะ เขาก็จะต้องการ เหมือนแบบวันที่พักบ้าง เพื่อไม่ให้เหมือนแบบร่างกายมันเครียด จากการถูกใช้งานมากเกินไปเหมือนกันนะ ถ้าคุณแบบหักโหมอยากออกแต่กำลังกายเนี่ย ร่างกายเขาก็จะหลั่งสารแห่งความเครียดออกมา คุณเนี่ยก็อาจจะหลับไม่สนิทเหมือนเดิมนั่นล่ะ" เราบอก "อุ๊ย จริงเหรอ คุณหมอแล้วอย่างนี้ทำยังไง?" คุณหมอก็เลยบอกว่า "เอางี้ไหม ออกกำลังกายพอประมาณ แล้วคุณเนี่ยก็ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ พวกจังก์ฟูด หรือว่าอาหารที่เป็นผักดิบ อะไรอย่างเงี้ย คุณลองลดดูไหม? เพราะว่าอาหารพวกเนี้ย มันจะทำให้เกิดลมและท้องอืด ทำให้เหมือนร่างกายไม่สบาย อย่างเงี้ย เกิดความอักเสบอยู่ด้านใน" เราบอก "จริงเหรอ?" เออ หลังจากที่เราเชื่อเรื่องออกกังลัม กำลังกาย ไปแล้ว เราก็เลยมา อ่า เชื่อเรื่องด้านของกินด้วย อ้าว ค้นพบว่าได้ผลอีกแล้ว เพราะว่า เออ จริงด้วยร่างกายมันไม่ได้เกิดการอักเสบมาจากด้านในอะ เราไม่ได้เกิดลมอะ มันก็ทำให้ร่างกายสบายตัว แล้วก็ เออ หลับได้ดี หลับ ได้ยาว แล้วก็เหมือนแบบหลับง่ายขึ้นน่ะค่ะ
อืม ครับ ครับผม อืม อืม อ๋อ อืม อ๋อ เข้าใจเลยอะครับ อันนี้เห็นภาพเลยครับ อืม ก็ต้องบอกว่า มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะ ในวิธีที่เรา ค คิดว่า เฮ้ย เราทำแล้วมันโอเคเนี่ย แต่ทำบ่อย ๆ มันก็ อ่า เป็นผลเสียต่อร่างกาย คุณหมอก็มีแนะนำวิธีอีกวิธีหนึ่งเข้ามาช่วยเนาะ ก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยครับ ยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะครับ สำหรับวันนี้ครับ
อืม! ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ครับ